<chuckles> Değil mi? Anlaşılıyor, değil mi, o biraz konuşmadan herhâlde? <chuckles> Öyle mi? Evet, yani, bu bu muhakkak bu soruyu sorduran şey şöyle oldu. Evet, yani, ben pratiklerle derinleştikçe yolun beni çağırdığını fark ettim. Önüme böyle çok acayip şeyler, eee, çıkmaya başladı, yani, bana böyle, eee, işte ücretsiz eğitimleri hediye eden hocalar falan bir anda böyle etraf 2 haftaya böyle belli oldu, yani, hani, böyle bir o yolun ne kadarmış çünkü bir anda her şey zaten işte, eee, enerji gitmek istemediği yere ittiğin zaman böyle çok zor gidiyor, işte. O tepeleri çok zor tırmanıyorsun, böyle oldu doğru yerdeysen her şey çok kolay bir şekilde oluyor hayatında o yolu izlemen gerekiyorsa. Hep de öyle oluyor, eee, onu da bir, eee, şey var, var, yani, çok da şey de var arkasından şimdi böyle tek tek, hani, olaylarını anlatsam çok böyle inanılmaz işte o, yani, küçük mucizeler, işte mucize hikâyeleri var, eee, içinde. O da ben de çok memnunum, o yüzden de biliyorum yolum bu olduğunu. Bazı koçluklar falan aldım, eee, bu yol ama bu henüz bunları yapmak için değil ama bir yandan da böyle bir girişimimiz var. O yolun bir devamı var biliyorum yazma üzerinden, çünkü benim sabah pratiklerimden biri de yazma, eee, böyle sabah sayfaları gibi başladı. O mutlaka sabah içinde onu yaparım, o da çok iyi gelir bana. Günde bir bir sayfa bile olsa mutlaka o yazmak ya, o o yazılar, eee, herhâlde, yani, bir noktada beni o aldığımı vermeye, eee, götürecek biliyorum. <chuckles> Yani, belli bir miktar oldu da ya, nefes koçluğu falan yaptım, hani, oldu ama, eee, o daha fazla bir noktası var, herhâlde oraya doğru götürüyor hayat beni.
<chuckles> Evet, biraz evet, merak ettim. <chuckles> Evet. A! Harika. Ya Çok etkileyici, yani, gerçekten yaşadığın. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı, çok güzel. Hı hı. Evet, harika. Eh. Evet, yani, gerçekten çok etkilendim, <giggles> anlattığın hikâyeden, eee, ya da yaşamından diyeyim, eee, aslında hikâye gibi, çünkü, eee, hani, tesadüf gibi görünen ama, eee, aslında böyle nasıl diyeyim e, noktaların böyle tık, tık, tık, eee, birleştiği ve senin de, eee, tahminimce orada ayak diremek yerine biraz daha, işte, bu işlere başladığın için farkındalıkla biraz akışta kalıp, eee, o deneyimi, eee, yaşayarak farklı bir artık, eee, yaşam evresine geçtiğin, eee, bir yerdesin diye, eee, anlıyorum açıkçası ve şundan da bahsettin, eee, evet, ücretsiz, hani, eee, eğitimler karşına çıkmış. Eee, gerçekten, hani, bu bunlar da çok, eee, etkileyiciydi açıkçası. O noktaların birleşmesinden kastım da bu oluyor, eee, sonrasında da şunu söyledin, hani, bir şekilde bu aldığımı da geri vermem, eee, gerekecek. Zaten, hani, başladım dedin, eee, biraz böyle, hani, alma verme, eee, dengesi nasıldır, hani, senin hayatında onları böyle, eee, nerede görüyorsun?
Doğru. Hı hı. Evet, teslim oldum, doğru. Evet.